Esatto. Questo, oltre a permettermi di organizzare, diciamo, il freezer, uhm, e comunque sai, fare tutti i contenitori impilati come un buon boy scout, no, <clears throat> mi mi permette anche di po di variare. Diciamo queste sono le tecniche che soprattutto poi, quando hai una cucina di casa, non è non sei al ristorante, non hai il coltello, la mezza lama, la mezzaluna.
Mh. Eh, eh, sì, sì, sì. Mh. Eh, sì, eh, non puoi avere tutto, perché non sapresti neanche dove tenerli. Ma, eh, sì, ti volevo chiedere, ehm, se ti capita di invitare amici a cena e e in realtà, ehm, come tendi ad organizzarti quando hai amici in cucina?
No sare impossibile. Ma, allora dipende dalla cena, anche perché nasce uhm, s es nel senso vivo in una regione che mi permette di sfruttare molto i prodotti a chilometro zero, quindi dipende in primis
Mh, beh questo è buono.
da che dall'idea della cena, cioè, da che può essere anche un pranzo, no, se è un qualcosa di importante, se è un qualcosa di leggero, o comunque qualcosa di soft. Se è è una cena, giusto per fare due chiacchiere e bersi 1 calice di vino, allora anche un mhmm, magari un piatto leggero, che può essere per l'appunto proprio uno spaghetto, o in alternativa, u un cartoccio di pesce, dove prendi il pesce, li levi le scaglie, metti gli odori, metti il tutto
Mh, sì. Sì. Eh sì, è uguale al pronto. Sì, sì, sì, ti risparmi tempo.
lo incartocci, lo metti dentro, poi lo devi pulire, però, nel senso è abbastanza semplice da preparare.
Sì, no, quello ,sì. Eh, però diciamo, fai delle cene abbastanza se vedi gli amici, io intendevo proprio per stare insieme, per vedervi eccetera; delle cene più informali, dove fai un piatto principale e state insieme tendenzialmente, giusto?